OK, bon, bah, tant mieux ouais. C'est juste, heu, ouais, je pense que, en fait, toi, tu as tu as fait une overdose clairement.
C'est le dosage de, c'est le dosage qu'il y a dans les autres trucs, que c'est trop fort. C'est à peu, à mon avis, c'est à peu près ça, ouais. C'est overdose de café café sucre, donc heu
C'est fou.
mon corps, il a dit non, c'est fini.
Ah, j'avoue, c'est 2 truc, heu, ouais. Non, mais tu as bien, enfin, c'est bien que tu aies vite compris qu'il fallait arrêter. Parce qu'il y en il y en a que
Il y en a un que j'arrive à prendre de café, mais je ne sais plus lequel tu sais? Les trucs vraiment légers, quoi, mais du coup, tu as, tu sais, ça a pas le goût du café.
Ah le d peut être le déca?
S heu, non, ce n'est pas du déca, justement.

Ah, ouais.
C'est 2 minutes après être levé, donc heu
Oui, c'est c'est en fait, c'était devenu un réflexe, un peu comme t quand tu te brosses les dents, ouais.
C'était automatique. Exactement, c'était automatique. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ça devient automatique, bah, c'est un problème. Donc heu
Bah, oui.
Par contre, tu vois? Le café, moi, autant j'en buvais pas mal, autant quand j'ai dû arrêter d'un coup
Mmh, c'est dingue. Ouais, ça t'a pas, mmh OK, bah tant mieux, ouais, tant mieux. Ouais, ouais.
j'ai pas galéré. C'est par contre, la clope, c'est la clope. Au début, j'ai voulu arrêter de fumer, de tout court. Ouais, non, ça marche pas, en fait. C'est
Tu as tu as fait tu as fait quoi? Tu as, mmh, enfin, est-ce que tu as
Bah, j'ai arrêté de tu sais? J'ai arrêté d'acheter des paquets.
Tu es passé direct à la cigarette, électronique?
Non, non, j'ai dit: «Je vais arrêter de fumer». Sauf que, quand tu as tout le monde qui fume autour de toi, heu, que tu es q et qu'au lycée, ils fument, machin, heu, tu es ouais, bon, ça va être compliqué.
OK. Ah, ouais, non, mais Mais c'est ça. Mais je pense que c'est c c'est ça le plus difficile en fait, c'est quand tu es influencé par les autres et que, tu as en fait, heu, tu avais, heu, un peu, heu, assimilé des habitudes qui faisaient que forcément, c'était plus facile de fumer. Et là, si tu avais un entourage qui fumait autour de toi, heu, c'était compliqué, enfin, ça devait pas être facile d'arrêter comme ça.
Non, non, c'est c'est c'est im quasiment impossible. C'est si tu as l'entourage qui continue à fumer autour, c'est quasiment impossible d'arrêter. Pour ça, moi, j'ai pris la ça les cigarettes électroniques venaient de commencer. Oui, non, mais voilà, comme n'importe quelle substance, heu, substance, heu, a addictive, hein. C'est pour ça, moi, cigarette, elle venait en fait, commençait à enfin, ça commençait à arriver en France. Ça existait déjà, mais ça commençait à être un peu connu
Mais je pense, pour n'importe ou n'importe quelle drogue, d'ailleurs, hein. N'importe quelle drogue, ouais. Mmh.
et moi, du coup, j'avais les toutes 1res cigarettes, où le truc, ça ressemblait à un stylo, à peu près. Je sais pas si tu vois à quoi elles elles ressemblaient avant.
Ah! Oui, oui, je me souviens, ouais.
Et c'é et c'était dégueulasse. Il fallait changer les mèches, heu, tous les 3 jours parce que le truc, ça s'usait trop vite, machin donc c'était une énorme galère. Mais bon, une fois que
Ah, parce que maintenant, heu, il y en il y en a, ça ressemble à des batteries aussi, hein.